Ja.
Auf jeden Fall. Es ist auch pures Glück, glaube ich, ne? Also, ich glaube nicht, dass wenn die Kinder nicht dein pures Glück schon aus'm Haus raus sind
Ja. Ja.
dann ist das kann das, glaube ich, schon ganz ganz angenehm ja.
Guck, wenn das so alle 2 Wochen ist es ist ja bei mir nur alle 2 Wochen und dann ähm, das ist schon powermäßig so, wenn du zu dritt dauernd zusammen bist, und dann hast du die Hausaufgaben und die ganzen Probleme und so und dann Kochen und Waschen und, was weiß ich, was alles. Und dann ist ja, klar ist es schöner, wenn sie da sind, natürlich, ne? Aber es ist auch mal wirklich entspannt, wenn sie mal nicht da sind. <giggles>
Mhm. Hör mal, kann ich voll und ganz nachvollziehen. Ich meine, ich ich hatte keine Kinder, aber ich war ja mit jemandem zusammen, der hatte schon Kinder, und die waren 11 und wie alt war die andere in der Zeit? Ich glaube, 14
Ja. Okay. Mhm. Ach ja, okay. War der viel älter als du? Ja, okay. Mhm.
7 Jahre. Also, genau 7 Jahre.
Das war dann 'n junger Papa oder was, ne? Ja.
Ja, doch schon. Er ist ja jetzt, äh, warte mal, ich bin 34, er ist 7 Jahre älter als ich. Der wird im August dann 42
Mhm. Ja. Ja.
oder 43, und ich werde ja dann 35.
Doch, der hat dann also schon relativ jung Kinder gehabt, ja. Aha, ja. Ah, okay.
Ja, und wir haben ja am gleichen Tag Geburtstag, deswegen. Ja, ja. Und ich war richtig genossen. Also, ich dachte nie, ich könnte das.
Ja.
So Stiefmama, ne?, ich bin Leasing-Mutter. Äh
Ah, die Leasing-Mutter. Das ist ja lustig. Okay, cool. <chuckles>
Ja, aber die meinten dann Stiefmama. Ich sage: „Ne, ne, das Stiefmama hat 'nen ekligen Beigeschmack“, ich sage „Leasing-Mama.“
Ja, mhm, lustig.
Und ich habe mich ja mit deren Mutter bis heute verstehen wir uns sehr gut. Und ging dann alles, aber, äh, ich war froh, wenn die Kinder da waren.
Ja, okay. Mhm. Das ist super, wenn das ja, wenn ihr euch da versteht alle, das ist echt klasse. Ja.
Ja, waren. <chuckles>
Ja, klar, natürlich. Na klar, hm. Es sind ja auch dann nicht deine, natürlich. Ich meine, das ist dann noch mal was ganz was anderes.
Aber es ich habe die geliebt wie meine eigenen, ne?
Okay. Warst du lange mit ihm zusammen?
Es war auch mal sehr witzig
Ah, okay.
Ne, gar nicht. Aber wir waren sehr intensiv, äh, zusammen weg. Und die Kinder waren mit uns mit, ne? Und ich war zu Frau, die die Kinder wirklich akzeptiert haben, vor allen Dingen die kleine Introvertierte.
Ja, okay. Ja. Okay, mhm.
Irgendwie anscheinend kein Problem. Und ich so wir waren Kellnerin, wir waren was essen. Kam 'ne Kellnerin und sagt: „Und, wie ist das so als 'ne Patchwork-Family?“ Und ich gucke die so an. Die sagt sagt sie so: „Ja, die Brünette ist doch deine und die Blonde seins“ halt.
Ah, wie lustig, okay.
<chuckles>

Ähm, aber du kennst die Hauptfigur?
Äh, ne, auch nicht. Sorry, ich habe mich da gar nicht mit beschäftigt. Ne.
Auch nicht mal gesehen. Ähm, wenn du mal bei Google eingibst, „Vikings Ragnar“
Ja?
dann siehst du Eins-zu-eins meinen Exfreund.
Ach ja, okay. Also, so 'n kerniger wahrscheinlich, ne?
Äh, Eins-zu-eins das Gleiche. Und, äh, ja, wie gesagt, schöne Männer hat man nie für sich selber und er hatte manchmal so 'ne Kälte in seinen Augen.
Ah. Ah, ich weiß, ich sehe Szenen gerade. Okay. Ja, ja, okay. Ja, auf jeden Fall. Schöner Mann. Mhm.
Ja, schöner Mann. Ja, schöner Mann. Und wir haben uns da halt beide gegenseitig nach der Trennung sehr viel Unglück beigeg also, gebracht sozusagen. Er wie auch ich, ich bin auch kein Unschuldslamm.
Ja, okay.
Und, äh, ja, er hat mir alles verziehen. Ich habe ihm alles verziehen. Wir haben drüber gesprochen. Und aber trotz allem, es war 'ne sehr glückliche Zeit, die ich da hatte, aber durch diesen Bruch, der da geherrscht hat, glaube habe ich mich einfach dagegen entschieden. Weil ich habe gedacht: „Boah, ne, wenn ich noch einmal wirklich so liebe und das wirklich die gleiche Person ist weiß nicht, wie äh, wie ich das überstehen soll.“
Mhm. Eieiei, okay. Und ist er fremdgegangen?
Ne?
Ne, wir waren nie wirklich offiziell zusammen.
Ach so, okay.
Er kannte die ganz geliebt und ich war immer da und die Kinder und alles, ne? Und er hat sich dann aber für 'ne andere Frau entschieden, mit der war er auch 3 Jahre zusammen
Ja. Ach so, okay, verstehe.
aber hat mich fast jeden Tag kontaktiert.
Ah, hm. Ah, das ist 'ne schwierige Situation. Okay, ja.
Ja, ja. Und dann, als dann mit den beiden Schluss war, weil er meinte: „Hier, ich wollte dich ja nur beschützen, bla bla bla“ „und macht“ „mit“ „dir und bla.“
Mhm. Ja, verstehe. Okay, okay. Ja, manchmal l läuft's halt so, ne, klar. Und dann, äh, ist halt auch die Frage, was ist ja, was wäre besser gewesen? Oder ich meine andererseits, glaubst du so 'n bisschen an Schicksal, dass du denkst, ähm: „Es gibt so Dinge, die die sind so vorherbestimmt, das soll dann einfach so laufen, ne?“
Ja. Definit Ja, ich bin auch der festen Überzeugung, dass er mein Seelenverwandter ist.
Ah, okay, okay. Aber wenn's so ist, also, vielleicht gibt's ja doch noch irgendwie dann so 'ne 'ne Zeit, wo ihr euch noch mal wiederfindet. Kann sein auch, oder?
Mhm. Ja, wenn nicht in diesem Leben, dann im nächsten.
<laughs> Ja, klar. Klar, vielleicht.
Ja. Also, wenn nicht in diesem, dann im nächsten. Ich meine, sein Glück ich sage ja e
Mhm. Mhm.

Ah, nein, sag das nicht. Okay. Ah, okay, sch
Oh, es ist höllisch geendet. Ganz schlimm. Das war ich habe doch gesagt: „Ein Mann hat mich in meinem Leben gebrochen“ und das war dieser Mann.
Ja. Ah, und und das war auch der Mann, den du richtig geliebt hast? Ist das derjenige?
Richtig.
Ah. Oh, das tut mir leid, ja.
Richtig. Und der hatte sich ja auch im letzten Jahr gemeldet zurück und: „Ich liebe dich, bla, bla, bla.” Und da habe ich aber gesagt: „Ja, jetzt sind wir bei einer neuen Beziehung.”
Ah ja, okay. Mhm. Und? Wie ha wie fühlt sich das dann an? Also
Ja.
hast du dann schon so 'n drüber nachgedacht, ob äh, wie's ist? Äh Wie stehen die Cha ja, ja. Mhm.
Natürlich. Ich ich habe öfter darüber nachgedacht, was ich machen soll.
Mhm.
Äh, welchen Weg ich gehen soll. einfach mit meinem jetzigen Freund
Mhm.
Bin den Weg gegangen. Und ich glaube im Endeffekt, egal wie's jetzt endet Richtige, weil